متدشدشة.
أوه، أوه، أوه، أوه.
حرفيًا، وبعدين آه والله الموضوع غريب أنا قُلت إيه ده هي يعني أم الموقف غريب أوي تصادُف كلامها مع الموقف بس أنا رُحت طيّرت الفكرة من دماغي على طول وقُلت لا، لا، لأ مستحيل يعني لأ مش هي ن دي بقى لها كتير أوي صاحبتي مش هتيجي هتيجي على دي يعني و وتحسدني لأ طبعًا. <tsk> وما فكرتش في كده خالص.
<laughs> امم. إمم، وأنتِ عارفة عندها إيه يعني، عندها حاجة كويسة و ح حاجة أعلى منِّك، آه، آه.
آه، و بالضبط كده، ف فخلاص يعني د طيّرت الفكرة من دماغي خالص بس بعدين بقى آآ، مواقفها اللي هي عملتها دي وكلامها وكانت كل ما تكلمني، يعني تغيب عنّي فترة وترجع تكلمني، تكلمني عشان تشتكي لي إن هي تعبانة ومش عارفة تعمل إيه في التخرج ومشروع التخرج ومشاكل الإمتحانات، وإن هي تعبانة وعندها مشاكل في الامتحان وإن هي تعبانة وعندها مشاكل في الامتحانات، بس كده ده اللي عندها.
إمم. ياه! يا خبر أبيض! وأنتِ وأنتِ كل ده كنتِ متحملاه ومش واخدة بالِك، ومش عاملة حساب لك يعني عاملة حساب العشرة والصداقة وبتظني فيها خير، أنتِ دلوقتي أنتِ دلوقتي بقى مخنوقة وبتفضفضي يعني عشان هي بتيجي في بالِك، والّا عشان زعلانة من نفسِك إن أنتِ ما كنتيش واخدة بالِك؟
حركات وحشة أوي. بالضبط. بالضبط كده. بالضبط، هو ده زعلانة وإن أنتِ عشان ما كنتش واخدة بالي، وإن قد إيه الصحاب بيكونوا لأ مش الصحاب، الناس بيكونوا مخادعين وبوشوش ومتلونين، يعني كل أمّا افتكّر أنا قد إيه كنت طيبة معاها، وقد إيه كنت كويسة وباستأمنها وباحكي لها وبتاع ب بازعل أوي من نفسي أساسًا، باتخنق، باتضايق، اللي هو ما أنا كنت مأمناكِ يعني فاهم فاهمة؟
إمم. عندِك حق. لأ، لأ، لأ، أنا لأ، أنا عايزاكِ تروقي كده واهدي وما تزعليش من نفسِك خالص آآ، آآ، بُصّي شعورِك اللي أنتِ حاساه ده بإنِّك أنتِ إزاي ما كنتيش واخدة بالِك ده شعور برضه طبيعي، عشان أنتِ طيبة وكنتِ بتعامليها بنِية نضيفة، وال الحياة مليانة ناس وأنواع من البشر كتير وياما ناس بتقول حاجة وجواها حاجة تانية، الحقايق دايمًا بتبقى مخفية بتبان بالعِشرة، بتبان بالمواقف، بالتصرفات، ده درس ليكِ يخليكِ تنتبهي وتاخدي بالِك آآ، من اللي حواليكِ وتحلّيلي التصرفات كويس، ويعني اتطمني، أنتِ كويسة و وطالما قلبِك نضيف ونيتِك نضيفة، أكيد ربنا هيساعدِك، وأكيد هتوقفي يعني آآ، على رجليكِ وهتبقى كويسة وهيبعد عنِّك أي حد وحش، ورُب ضارةٍ نافعة، يعني كويس إن جات لحد كده، و وكويس إن أنتِ ما حصلكيش حاجات أوحش من كده، وخلاص، يعني عارفة ما ت ما تلوميش نفسِك على اللي فات خلاص، أنتِ كنتِ بتتعاملي بقلب نضيف وطيب، ولذلك يع يعني بان الحقيقة حتى لو متأخرة شوية بس المهم إنها بانت، ما تضايقيش نفسِك ما فيش حاجة تستاهل إم إنِّك تتضايقي.
إمم. بجد آه. إمم. إمم.
فاهماني؟ فكّري في صحتِك الأول، وفي مستقبلِك بقى عشان تعرفي تبدئي حياتِك صح.
آه فاهماكِ.

ب بجد الموضوع ضايقني أوي وحرق دمي جدًا على فكرة، هي بعد ما يعني آآ شاركتها المش المشاكل، وقُلت لها أنا آخر حاجة حصلت مشاكل وكده عندي وبتاع، يعني بعد يومين جات وعملت الComment ده، فأنا استغربت بصراحة هو ليه يعني كده إيه الكلام اللي أنتِ بتقوليه ده؟ ف اتضايقت أوي يعني.
إمم. آه، عاتبتيها؟
لا لا لا، خالص شُفت الكومنتات خ خالص.
خالص برضه، و ولا أي تعليق.
ولا أي حاجة، شفُت الكومنتات بُص وبعد يومين من التفكير و وحرق الدم و والزعل والضيق، رُحت عملت لها Block عملت لها Block من كُلّ حتة، أي مكان هتقدر توصل لي منُه عملت لها Block حتى رجعت ك بعتت لي مسدج من عند أختها، بتقول لي أنا مش عارفة ليه عملت كده ومش عارفة إيه وبتاع، أنا ولا اهتميت Block ولا كأني قريت الرسالة، عارفة يعني حاجات كتيرة أوي خلّيتني أعمل كده، هو إن ما فيش حد مش عارف هو بيعمل إيه وبيقول إيه، كُلّ واحد بيعمل حاجة وبيقولها فهو عارف هو هيتصرف إزاي بالضبط.
ياه! إمم. يعني أنتِ مش قادرة ت تتكلمي معاها أو تسمعيها أو تعذُريها، حق أنتِ متأكدة إن هي إن هي تقصد اللي قالته، ده معنى كلامِك آه، بجد ليكِ حق، ليكِ حق والله.
لأ، ما عندهاش عُذر. أكيد طبعًا، آه، آه، لإنه عارفة ليه؟ لإن هي ما عندهاش مُبرر لحاجة إن هي ما تكونش قاصدة، هي عارفة كُلّ حاجة، فلما تقول الكلام ده وهي عارفة كُلّ حاجة، فإيه يعني قصدِك إيه باللي أنتِ بتقوليه فهمتِ؟ فهي ما لهاش مُبرر خالص.
وبعدين وبعدين أنتِ مش ده بس اللي خلاكِ خدتِ القرار، في بقى تصرفات تانية أنتِ بتقولي كتير، وكان ده ز وده زي ما بيقولوا كده اللي جاب الآخر معاكِ.
آه.